A mi piacerebbe confrontarmi con te e magari chiederti qualche consiglio su una un argomento che mi sta particolarmente a cuore e che, ehm, con il quale, eh, purtroppo ehm, mi trovo a scontrarmi abbastanza spesso, ehm, ho, uhm, sostanzialmente paura, ehm, di, ehm, provare cose nuove o di provare cose, uhm, anche dal punto di vista lavorativo impegnative, ehm, perché temo, uhm, il fallimento e, ehm, il rifiuto. Quindi, uhm, ho, mhmm, questa difficoltà a gestire appunto il rifiuto e la paura del fallimento.
Okay. Senti ma, ehm, p ti intanto ti vorrei dire che comprendo assolutamente questa paura perché è è paura del un po' dell'ignoto, un po' forse anche di situazioni, magari hai avuto, hai sperimentato nella vita quindi prima di continuare vorrei, ehm, chiederti se sei d'accordo, ti faccio qualche domanda, così magari cerchiamo anche di trovare insieme, ehm, una soluzione a questa situazione di disagio.
Certo, sì volentieri, sì.
Perfetto, allora senti la prima domanda che ti vorrei fare è questa: hai avuto in passato delle esperienze che ti hanno portato ad avere questo tipo di, ehm, diciamo di paura di, mhmm, di incertezza, mhmm, perché probabilmente nasce da qu da qualcosa questa paura, oppure é una paura inspiegabile?
Okay. Eh, no diciamo che allora, non, mhmm, <smacks lips> non definirei, ehm, fallimenti quelli di cui ti sto parlando però secondo me è molto legato all'aver fatto delle scelte, tra virgolette, "sbagliate", ehm, nel senso che allora, uhm, io sono uscita dal dal liceo, uhm, e i professori di qualsiasi materia, ehm, mi dicevano, dicevano ai miei genitori, eh che avrei potuto fare qualsiasi cosa, che potevo tranquillamente scegliere, ehm, la facoltà che che che meglio preferivo perché d dove più, dove meno sarei sicuramente riuscita perché comunque ero intelligente, mi applicavo, studiavo molto, vabbè, bli, bli, bla, bla. Ehm, quindi intanto, ehm, mi sono ritrovata, ehm, mhmm, proprio nel panico e nel caos più totale quando ho dovuto scegliere la facoltà universitaria e ho scelto filosofia, <chuckles> quindi quando alla fine del percorso di studi mi sono ritrovata in mano la laurea in filosofia onestamente io non sapevo che farci e tuttora non so che farmene, ehm, quindi di conseguenza, ehm, questa scelta l'ho un po', ehm, vissuta come come un fallimento, nel senso che, ehm, proprio legata al fatto che avrei potuto fare qualsiasi cosa, molto probabilmente qualcosa dentro di me mi fa pensare che ho fatto l'ultima cosa che, mhmm, che avrei dovuto fare, ecco. Avrei dovuto sicuramente scegliere una facoltà più, mhmm, mi viene da dire utile, <smacks lips> ehm, però comunque più spendibile dal punto di vista lavorativo così che non mi risarei ritrovata a, ehm, a trovare appunto delle delle strade di ripiego, ehm, e a non portarle a termine. Quindi anche qui ti, uhm, ti direi non fallimento vero e proprio però comunque un <smacks lips> un non essere riuscita. Quindi di conseguenza, ehm, mi pesa, ehm, mi pesano queste esperienze pregresse, ecco.
Okay. Mh-mh. Okay. Beh, è anche comprensibile, perché in effetti se un professore ti dice: "Tu puoi fare qualsiasi cosa", però non ti dà quel supporto che in quel momento di cui tu hai bisogno effettivamente, perché affacciarsi al mondo dell'università è tutta un'altra cosa. Eh, in effetti capisco anche che ti sei sentita abbastanza spaesata, un po' abbandonata a te stessa, perché ti hanno detto: "Sì, puoi fare qualsiasi cosa", e e magari tu avevi bisogno che ti dicessero magari cosa, forse, no, ti sarebbe magari, servito in quel momento.
Sì. Sì avrei gradito un po' di instradamento, nel senso che alla fine anche i miei genitori poi m'hanno detto: "Scegli, vai, scegli quello che quello che vuoi. <chuckles>
Ecco. Eh, eh sì. E così è impegnativo in effetti, perché uscire dal dalle superiori a e buttarsi nel mondo dell'università è un po' è es come dire è può creare confusione. Senti, un'altra domanda ti volevo fare. E sono d'accordo con te sul fatto del fallimento, perché la parola fallimento genera delle delle idee a riguardo che, mhmm, potrebbero veramente fuorviare. In realtà sono strade che poi si cambiano direzione, quindi in realtà vederla come la vedi te è anche molto positivo, secondo me, perché, in effetti, non è un fallimento, è un ti sei accorta col tempo che hai preso una strada che magari avresti voluto prendere oppure in maniera diversa, oppure prendere un'altra direzione. A questo punto però è importante che tu abbia le idee chiare su questo, perché, uhm, già hai una visione molto positiva del fatto che comunque sì, hai preso un indirizzo che non è stato, come dici te, spendibile, però sicuramente dal punto di vista culturale, della formazione, ti ha dato tanto, di questo ne sono certa. Sei d'accordo? Mh.
<chuckles> Esa Sì. Ah sì, su quello sì, infatti non non recrimino, non insomma non rimpiango il il percorso formativo, almeno quello su quello sono assolutamente contenta e soddisfatta di, mhmm, di come è andato, ecco.
Perfetto e poi nella vita tutto sommato non si butta niente, nel senso che qualsiasi cosa è un'ottima esperienza. A questo punto te che cosa di che cosa hai paura in questo momento, nello specifico cos'è che c'è qualcosa che si uhm, c'è un'occasione, qualcosa che ti si sta prese per presentare, devi cambiare qualcosa e e sei incerta a riguardo oppure è una paura un po' così, ehm, generale che si riverbera un po' su tutto?
Niente. Ehm, beh, no è un po' più una paura generale che si riverbera su tutto, come dici tu, sicuramente, ehm, ehm, è come se, uhm, avendo, mhmm, sbagliato, ecco, diciamo sbagliato, tante volte, ehm, mi mi ritrovassi, uhm, di fronte proprio alla paura di non vole sbagliare ancora o di sbagliare di nuovo, uhm, mhmm, quindi ogni volta che mi mhmm, mi mi trovo davanti a una decisione a una strada oppure, ecco, banalmente, ehm, cambiare lavoro oppure dare una svolta al al mio lavoro attuale, uhm, ci vado sempre un po' con i piedi di piombo o spesse volte, mi rendo conto che questo è molto sbagliato, evito di mettere mano al agli equilibri perché ho paura che, ehm, agendo o cambiando qualcosa io possa andare incontro a a un mhmm, a un m metto sempre le virgolette, a un nuovo "fallimento" Sì esatto.
Mh. Certo. A una delusione? Mh, mh, mh, senti ma, ehm, nel nello specifico di recente è successo qualcosa oppure è sempre, ehm, come hai detto te una una paura un po', mhmm, generica, generale, ehm, o o c'è proprio un episodio in particolare che hai che hai da raccontarmi?
Allora purtroppo di di episodi te ne posso raccontare diversi se vuoi però ti te ne racconto uno in particolare. Allora, mhmm, subito dopo l'università, ehm, ho iniziato a lavorare in un in un orofi oreficeria, uhm, che no ovviamente non c'entrava niente con il percorso che avevo fatto, però come primo lavoretto per avere un po' d'autonomia, e e quant'altro ho detto: "Okay, dai possiamo possiamo farlo in attesa di un di un lavoro che più mi ehm, insomma mi dia soddisfazione dal punto di vista, ecco, della mia formazione." Uhm, comunque lavorando in questo in questo negozio ho mhmm, io sono abbastanza appassionata di gioielli soprattutto etnici o argento o vintage, uhm, ho detto: "Ma mi mi interessa molto." Siccome sono anche molto ad uhm, versata nelle arti pratiche diciamo così nelle nel mhmm, nell'artigianato esatto co Ehm, sì. Ehm mi sono iscritta ad un corso di di oreficeria, quindi ho fatto questo corso spendendo anche un po' di soldini, ehm, in cui ho effettivamente imparato a fondere il metallo e a, uhm, creare un oggetto un un gioiello da zero proprio mhmm, e mi piaceva molto era una cosa, mhmm, per la quale insomma mi mi spendevo molto, mo mi mi dedicavo molto. Uhm, quando è finito il mhmm, il il corso ho detto: "Okay, mhmm, potrei pensare di fare questo come come mestiere." Quindi ho fatto una come si vuol dire, un'indagine di mercato per vedere appunto come si come si potesse, appunto, avviare l'attività e mi sono fatta due conti, uhm, cercando di capire quali fossero gli strumenti di base per ehm, per iniziare e lì mi sono lasciata un po' scoraggiare perché i gli strumenti costavano moltissimo, non molto, moltissimo, e uhm, e il mercato, uhm, era tutto da scoprire, nel senso che alla fine ci sono molti brand di gioielli che funzionano particolarmente bene, però, uhm, dietro c'è un certo marketing, uhm, un insomma c'è un certo tipo di lavoro e cioè, dietro un certo tipo di lavoro c'è sicuramente un mhmm, c'è una certa spesa. Quindi tra uhm, tra gli strumenti e l'incertezza del della riuscita, mi sono un po' buttata giù e proprio il periodo e il pa ehm, ma mhmm, la paura la paura di essere, ehm, tra virgolette "rifiutata" o comunque di fallire in questa mia idea alla quale particolarmente tenevo mi ha, uhm, praticamente bloccata e io non ho mhmm, no non l'ho più portata avanti, ecco, questa cosa.
Vai. Sì. Mh-mh. Certo. Con la manualità intendi dire perf Ah, ah-ah. Mh-mh. Sì. Certo. È un peccato perché è una bellissima attività in effetti. E quindi sei anche una persona creativa, beh, è una qualità, è una grandissima qualità questa perchè comunque ti rende versatile e quindi ti rende anche più elastica nella nel magari nel trovare dei lavori differenti, quindi io partirei subito con un piccolo consiglio e e spero che ti possa essere d'aiuto, intanto chiarisci bene dentro te cosa vuoi in questo momento, perché tutto quello che è stato, è stato, quindi tutti gli "errori" tra virgolette, che puoi aver fatto e che magari col senno del poi qual qualsiasi essere umano farebbe diversamente, perché penso che sapendo come vanno le cose chiunque farebbe qualcosa di diverso, mhmm, non si può sapere quindi tu prendi e come un bagaglio di tesori inestimabili tutte queste cose che hai fatto, e adesso chiarisci veramente quale vuole ess quale può essere la tua dedizione in questo momento, perché
Sì. Eh, sì, in realtà sì. <chuckles> Mh.
credo che farsi influenzare tanto da quello che è stato può anche precluderti delle occasioni future, quindi tanto chiarirci quello che vuoi ora, da adesso in poi, quello che è stato è stato, chiudi quel capitolo
Erto.
se riesci fallo anc anche a piccoli passi, quindi ti invito proprio a provare anche delle tecniche un po' di rielaborazione di quello che è stato. Coloralo, non lo lasciare ingrigito dalla delusione, dagli un altro tono, un altro spessore, come se fosse veramente una gran un una scuola, ecco, quello che hai trascorso. Quindi agisci in base a questo, quindi da r qui in poi lavora sul qui e ora e vedrai che sicuramente riesci a chiarirti molte cose.
Mh-mh. Ah, grazie, guarda, lu questa cosa, mhmm, di colorare il grigio <chuckles> è è stata molto suggestiva. Ti auguro ti ringrazio moltissimo per per questi per questi consigli che che mi hai dato e cercherò di di rigui guardare il tutto in in questa por prospettiva. Grazie.
Sono certa che ci riuscirai, io ti saluto e se ha ehm, dovessi aver bisogno di altro io sono qui per te, ciao.